Iya iya iya iya, mantap sih.
Mhm. Kalau kamu emang pernah bikin sendiri nggak, Mas? Eee, apa namanya, mie mie goreng ya? Mhm.
Oke. Pernah dong, pernah, iya, pernah, dan memang aku, belajarnya dari ibuku, gitu. Aku memang buat, ya, ala ibuku gitu, gitu, eee, aku coba kayak ngikutin langkah-langkahnya, dengan kayak, ingatan aja sih. Jadi, enggak enggak kayak nanya gitu, ingat kan, dulu waktu kecil gitu kan. Ketika ibuku masak, itu aku selalu kayak, lihat gitu loh. Dia itu masukin apa aja? Gitu, kayak, gimana cara masaknya? Itu aku coba ikutin, gitu.
Oh, oke. Mhm. Oke. Heeh. Oh e, heeh. Heeh Oh, berdasarkan ini aja ya berarti, eee, se seingatnya? Mhm.
Heeh, alhamdulillah ingatan, betul, ingatan. Tapi pas dicicipi, dan dirasakan, ternyata ng nggak jauh beda sih. Betul.
Nggak jauh beda? Wih, keren sih.
Paling mungkin kayak, apa ya, eee, permainan, untuk, apa ya, mmm, rasa asin dan gurihnya aja yang mungkin kurang kurang dikit ya, karena kan butuh, penyesuaian kalau itu ya.
Oh, oke. Kalau itu mah tinggal nyesuaiin sendiri? Gampang lah, ya Mas.
Betul betul heeh. Jadi, aku juga kaget ya, kenapa ke bisa mirip banget? Ya mungkin, semuanya akus aku samakan, gitu lah, aku mencoba kayak, benar-benar menjadi ibuku lah gitu, wah
Mhm. Oke. Heeh, semirip mungkin, waduh keren banget sih. Ya ya ya.
betul, ya, meski gitu ya, tetap, eee, apa ya, walaupun, eee, kurang pas banget sama persis enggak gitu. Tapi ya, tetap bikin senang gitu, ada rasa bangga juga, karena memang berhasil bikin sendiri, gitu, walau belum sempurna
Mhm. Iya. Pasti dong. Pasti dong, iya iya iya.
mhm, ya, apa ya, dari situ aku jadi lebih, eee, menghargai usaha ibuku, gitu
Wah, iya. Ada nilai yang didapatkan nih berarti? <chuckles>
oke, karena dia, ternyata betul, betul jadi kayak, wah motivasi juga gitu, aku juga harus, apa ya, terus belajar memasak, karena aku kebetulan suka memasak, gitu Mbak.
Heeh. Widih.

Wah keren, jarang loh, cowok suka masak tuh.
Mhm. <chuckles> Ya, jadi kayak, yah, apa buat latihan juga kayak, memasak itu aku pengen, apa ya, pengen mencoba resep ini untuk teman-temanku atau mungkin, apa ya, yang terdekatku. Biar, dia merasakan betapa enaknya betul.
Mhm mhm. Oh, oke. Biar diicipin nih? Mmm, waduh, bagus banget tuh, niatannya, eee, keren keren keren keren. Aku juga, pengen deh, bisa be mak masak yang banyak jenis gitu juga. Yah, tapi mulai dari yang kecil-kecil dulu sih, masak makanan favorit dulu yang penting udah udah ada pengalaman lah aku nyoba masak bakso gitu, dan katanya sih, juga rasanya, eee, lumayan gitu, nggak enak tapi lumayan gitu kata orang rumah. Jadi ya, itu bikin senang, gitu Mas.
<chuckles> Iya. <chuckles> Iya. Mhm. <chuckles> Oke, deh.
Mhm.
Bagus bagus.
Yap. Nah, kalau ngomongin makanan favorit gini tuh, apa ya, selalu bikin aku tambah senang juga. Karena, pikiran aku tuh, ngebayang-bayangin tentang makanan itu gitu, loh. <laughs> Aduh.
Mhm. Iya dong, pastinya. <laughs> Lah, malah aku jadi lapar banget sih, jujur Mbak ini. Pengen, cepat-cepat sarapan ini. Iya, oke deh, dan, makasih banyak ya Mbak, ya buat obrolannya, aku harus cepat-cepat makan ini <laughs> lapar banget. Iya, oke deh.
Iya kan? <chuckles> Ya udah, abis ini sarapan Mas. Iya. Ya. Mhm. Iya, iya iya iya, sama-sama Mas, selamat, ini ya, menikmati sarapannya, semoga, tambah bahagia, gitu.
Iya sama-sama. Oke deh, ya semangat eh semangat pagi selamat pagi, gitu ya.
Iya, selamat pagi.
Oke.

Betul betul banget. Karena, apa ya, enggak cuman memberikan rasa enak di lidah, tetapi makanan-makanan itu tuh juga bisa, eee, bikin kenyamanan tersendiri di hati. Apalagi kalau makanan favoritnya ini tuh udah punya, mmm, cerita dibaliknya gitu, kenangan gitu misalnya, iya kan?
Hmm. Hmm. Mmm. Iya. Iya, betul. Betul betul betul. Nah, kalau kamu sendiri apakah pernah coba, eee, bikin sendiri makanan favorit itu, gitu? Dan rasanya gimana nih kan, kalau pernah nyoba gitu buat sendiri?
I yup. Ku wah. Waduh waduh waduh pernah lagi Mas. Kebetulan ini kan, eee, hari raya Idul Adha, gitu kan, di agama aku, terus identik dengan berkurban, ya Mas ya.
Mmm. Hmm. Oke.
Nah, eee, berkurban kan dapat daging ya, daging sapi, daging kambing, gitu. Nah, kemarin itu, eee, ayah aku tuh tiba-tiba ngegilingin si daging ini, daging kurban ini, daging sapi. Digiling jadi bentuk bakso gitu. Nah, karena udah jadi bentuk, eee, apa ya bakso, ya udah diolah sekalian gitu, dimasak jadi bakso. Hmm. Iya benar, terus, apa ya
Iya iya. Mmm, iya iya. Oke. Hmm. Oh, wah enak banget itu. Hmm hmm hmm.
eee, bikin bumbunya gitu-gitu kan. Dikasih sawi, dikasih, eee, kaldunya dari rebusan tulang bak eh tulang daging sapi yang lain, gitu-gitu, makin ini, apa namanya
Hmm. Iya iya. Makin mantap, gitu ya?